Ah ja, geil. Und wenn wir da kurz bleiben bei den Charakteren, hast du zufälligerweise auch „Avatar- Herr der Elemente” geschaut? Ist jetzt nicht 'n Anime, oder Ja. Ja.
Ja, sagt mi also, sagt mir wa hat man früher auf RTL 2 zum Beispiel gesehen.
Genau.
Aber ich habe mir das nie richtig angeguckt, ehrlicherweise.
Ah, okay, weil da ist auch einer der g sagt man so, in in Fiction einer der krassesten Charakterentwicklungen, „Redemption Arcs.” So 'n bisschen Richtung Ne, Suko, wenn der dir noch was sagt, der der Feuerprinz, genau. Ja.
Der Avatar dann sozusagen? Ah, okay. Ne, das sagt mir nichts sagt mir nichts. Ach, dieser böse, äh, der immer so bisschen böse k schaut. Ja. Ne, hab ich leider noch nicht gesehen.
Genau, genau. Ne, da wollt ich mal fragen. Äh Ja, genau. Okay, perfekt dann. Ja, was wären die anderen beiden von dir?
Also, äh, ja, dann „Attack on Titan”.
Ach Klassiker. Klassiker, ja.
Klassiker, ist eigentlich gar nicht so deep. Man hat den dann einmal gesehen, und dann denkt man auch nie wieder so wirklich drüber nach. Aber ich fand, das war auch ein krasser Anime, der so ja, der hat einen einfach auch mitgenommen und grade das Ende war extrem, ja, weiß ich auch emotional.
Ah? Ja.
und, äh, hat mich auch voll abgeholt so, ne?
Ja. Ich würde schon sagen, „Attack on Titan” ist 'n Anime, wo man noch drüber nachden auch allgemein die Charakterentwicklung beziehungsweise Charakterdynamiken, also zum Beispiel so Rainer Braun ist schon meiner Meinung nach so also 'n crazy Charakter.
Ja. Ja, 100 %, 100 %. Aber ich hatte dann letztens 'ne Unterhaltung und, äh da ging's dann halt um „Attack on Titan”. Da hat die Person dann so gesagt: „Den hat man ja einmal geguckt, und dann hat man eigentlich nicht mehr wirklich drüber nachgedacht.“ Nicht so wie zum Beispiel „Dragon Ball”, was wo du dein Leben lang drüber nachdenkst oder „Naruto”. Und, äh, dann dachte ich mir so: „Ja, hat schon recht.” Also, ich habe jetzt nicht so oft an „Attack on Titan” gedacht. Ich hatte das jetzt einfach nur im Hinterkopf: „Ja, der ist cool, der ist geil, der ist krass“, aber jetzt nicht so deepere deepere Themen aus dem Anime. Ich weiß nicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, interessant.
Ja, war bei mir so. <chuckles>
Ja, und und der Dritte?
Oh, der Dritte. Ähm, was nehmen wir denn da? Doch eigentlich „Naruto”, safe. Also „Naruto” sogar auf der 1, vor allen.
Mhm, okay, sehr emotional auch, ne?